जी देखिए, आज का एक ऐसा युग है, इतना आधुनिक काल का ये युग हो चुका है। कि मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉज़ी ने चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं। और लोगों का मैं कहूँगा कि लोगों से एक-दूसरे से जुड़े रहने का जो तरीका है। उसे इतना सरल बना दिया है कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया की मदद से वो कहीं पर भी बैठा हुआ अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकता है, बिना किसी समस्या के। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया जो है, काफ़ी मैं कहूँगा अपना, मैं रोल निभा रहा है, लोगों के जीवन के बदलने में। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि, सोशल मीडिया ने रिश्तों पर क्या असर डाला है? आपके अनुसार, आपके जीवन में आपको क्या लगता है कि जब से आप सोशल मीडिया का प्रयोग करने लगे हो, तो क्या रिश्तों की, मैं कहूँगा रिश्तों की मजबूती में कोई सुधार आया है। या उल्टा उनके लिए समय निकाल पाना आपके लिए कठिन हो गया है? आपसे जानना चाहूँगा।
जी। जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी, जी, जी। जी। जी, बिल्कुल मतलब सोशल मीडिया ने रिश्तों में अ, काफ़ी असर डाला तो है। चाहे वो रिश्तों को मजबूत करने के लिए हो या रिश्तों को थोड़े-से अलग करने के लिए भी हो। क्योंकि अ, हर तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये निर्भर करता है, इंसान के ऊपर। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूँ, तो मैं सोशल मीडिया का उपयोग तो मैं बहुत ही कम स अ, मतलब समय के लिए करता हूँ और मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मैं इसको दिन में सिर्फ़ 1 ही बार चलाऊँ। ताकि मैं अपने रिश्तों, है ना, रिश्तेदारों से जो दूर-दूर रहते हैं उनसे जुड़ सकूँ, उनसे बातें कर सकूँ। जो कि
बिल्कुल। अच्छा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
जी, जी, जी। जो संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप अ, उनको द फ़ोन भी करते हैं तो है ना, काफ़ी पैसे भी बचा देता है एक तरीके से और निःशुल्क होता है सिर्फ आपको एक रिचार्ज करना पड़ता है बस, उसमें ही। लेकिन अगर मैं अ, वैसे तरीके से बात करूँ सामाजिक तौर से बात करूँ कि ये रिश्तों को कैसे अलग कर रहा है, तो देखिए, क्या है ना आजकल सभी लोग सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, पे और सोशल मीडिया बना था, लोगों को जोड़ने के लिए, एक-दूसरे के संदेश को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे कई वीडियोज चलते हैं, है ना? कई तरीके के ग्रुप्स बने हुए हैं। तो सभी ना उसी उन्हीं चीज़ों पे व्यस्त है। और जिस वजह से ना वो कहीं न कहीं जो है, अपने आ आसपास के लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने परिवार हैं उससे अ, थोड़े-से अलग होते जा रहे हैं। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जी, जब लोग अ, आपस में बैठ के खाते थे पूरे परिवार, लेकिन आज एक ब 1 बच्चा जो एक युवा भी है, वो सोशल मीडिया में कुछ देख-देख के अकेले खा रहा होता है, खाना का अपने कमरे में, तो इससे यह असर भी आया है। जी।
बिल्कुल। वो तो है। वो तो है। बिल्कुल, ये तो सही बात बताई। तो देखिए, जैसा आपने बताया कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया का एक प्रयोग करने के तरीके पे ये बात निर्भर करती है, कि वाक़ई में उसके रिश्तों पर, उसके जीवन में, उसका सकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक है। ये तो मैं कहूँगा आपने बिल्कुल सटीक बात बता दी और कहीं न कहीं, जिस प्रकार से आपने देखिए, उसका उदाहरण भी दिया, तो बहुत ही शानदार उदाहरण आपने दिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपके जीवन में आपको क्या लगता है कि जब से आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, तो क्या कोई ऐसी घटना हुई है कि कहीं न कहीं आपको लगता हो कि सोशल मीडिया की वजह से आपके रिश्ते, सुधरे हों या फिर ऐसा लगा हो कि जो है सोशल मीडिया के प्रयोग से कहीं न कहीं रिश्तों में जो है, वो मतलब तकरार हुई हो और उसके लिए समस्या बढ़ी हो? तो ऐसी कोई घटना साझा कर सकते हैं आप हमारे साथ?
जी। जी, जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। जी। जी। जी। जी। बिल्कुल, मैं अगर अ, मैं दोनों ही किस्से आपको साझा करना चाहूँगा। जिससे दो अम रिश्ते मजबूत भी हुए हो, जिससे टूटे भी हो। हालाँकि टूटे नहीं है पर लेकिन दूरियाँ काफ़ी बढ़ गई थी उस समय के लिए। तो अ, अगर मैं शुरुआत करूँ तो एक जो मेरे बहुत ही अच्छे अम अ, जो मेरे चाचा के बेटे थे और वो हम हम उम्र थे हम दोनों ना तो हमारा बचपन एक साथ गुजरा। लेकिन उन्हें किसी कारणवश जर्मनी जाना पड़ा किसी काम के सिलसिले में। जब हम बड़े हो गए तो एक तरीके से मैं बहुत अकेलापन महसूस करता था उस समय। लेकिन सोशल मीडिया के आने से एक तरीके से उन हमारा जुड़ाव भी हो पाया। और आजकल तो देख लीजिए कि वीडियो कॉल चलते हैं। है ना? आप एक-दूसरे को देख के भी बातें कर सकते हैं। जी, इस वज़ह से मुझे बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव महसूस हुआ। हाँ, और मैं अभी वो महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, कि हमा हम बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, या एक तरीके से उसकी जो कमी मुझे महसूस नहीं होती। मैं काफ़ी त आनु मतलब मतलब अ, आनंद लेता हूँ वीडियो कॉल में भी उसको देख के उसको।
बिल्कुल, बताइए। ओह! अच्छा। बिल्कुल, सही बात है। जी। ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ आपके रिश्ते में मतलब जुड़ाव महसूस करने के लिए उनसे और काफ़ी मददगार भी रहा सोशल मीडिया आपके लिए इस, परिस्थिति में।
जी, जी। जी। और अगर मैं अ अगर मैं बात करूँ कि, अ, कैसे टकराव हुआ था। किस तरीके से इसने एक गलत इम्पैक्ट डाला था, तो मेरे एक अ, दोस्त थे और वो जो कि मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने ए एक छ कुछ पोस्ट कर दिया था। है ना? जैसे पिक्चर वग़ैरह पोस्ट कर देते हैं। लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उन्होंने अपना वो अपना बॉडी दिखा रहे थे, क्योंकि वो जिम करते थेI उस समय तो मैंने उनको कहा कि, "ये तुम्हारे सोशल मीडिया के साथ-साथ मेरे रिश्तेदार भी जुड़ रखे हैं। जो बड़े बुजुर्ग भी हैं जो कि अच्छा नहीं लगेगा अगर वो पोस्ट देख लेंगे तो। तो कम से कम मेरे लिए" ही जी, जी। "तो मेरे लिए ही कम से कम ये पोस्ट को डिलीट कर दो।" लेकिन उन्होंने वो डिलीट करना ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने पोस्ट कर रखा। इस वज़ह से हम पे थोड़ी-सी कहीं न कहीं अनबन आ गयी थी और हमने काफ़ी समय तक बात नहीं किया था। जीI
तोI अच्छा। ओह! बिल्कुल सही नहीं लगता ना। तो ये तो देखिए, जो आपने अपना विचार उनके सामने रखा, तो कहीं न कहीं देखिए उन्हें मान लेना चाहिए था क्योंकि देखिए आपका मैं कहूँगा आपके अपने रिश्तेदार हैं आपके जैसा आपने बुजुर्गों के लिए बताया कि कहीं न कहीं वो सहज भी नहीं लगता कि इस प्रकार के फोटो वो देखेंI तो फिर देखिए जैसा आपने बताया कि कहीं न कहीं ऐसा भी अ, परिस्थिति आपके जीवन में आई है जहाँ पर रिश्तों पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा होI लेकिन आपने ऐसा भी अनुभव करा है कि कहीं न कहीं जीवन में जो है उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा होI तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लग मतलब आप ऐसी कौन-सी चीज़ें अपनाते हो जिससे कहीं न कहीं आप ये मैं कहूँगा कि ये आपकी इसकी बात की पुष्टि कर लो कि जो सोशल मीडिया हैI उसकी वज़ह से आपके रिश्ते जो हैं कहीं न कहीं मजबूत हो कमज़ोर होने की जो परिस्थिति है उससे आप बच सकोI तो ऐसे कोई नियम आपने अपने दिनचर्या या जीवन में बनाएँ हो जो आपको लगता हो कि रिश्तों को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा कारागार रहे हों सोशल मीडिया की मदद से?
जी। बिल्कुल।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 जी। जी, जी, जी। जी। जी, जी। मतलब देखिए, जो नियम मैंने अपने लिए बनाए हैं, तो, मैं सोशल मीडिया का उपयोग जैसे मैंने पहले कहा कि मैं तो सिर्फ़ संचार के लिए ही करता हूँ, एक-दूसरे से जुड़ने के लिए, खास करके जो दूर ए, था, उन उन स लोगों के लिए। और अगर मैं बात करूँ कि, किन चीज़ों को मैंने नज़रअंदाज़ किया है, वो है जैसे अगर देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमारे रिश्ते में भी काफ़ी लोग होते हैं, जो क क अपने हिसाब से पोस्ट वगैरह डाल लेते हैं, फ़ोटो डाल लेते हैं। जो कि थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम वो चीज़ को बदल नहीं सकते क्योंकि वो उनका अपना चयन होता है, व्यक्तिगत चयन होता है। तो मैं हमेशा उन चीज़ों को नज़रअंदाज़ कर देता हूँ या फिर मैं कभी-कभार उनपे एक लाइक मार के उनको छोड़ देता हूँ, ताकि वो है ना, कोई भी खटास ना आए रिश्तों में। जी।
बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। वो तो है। बिल्कुल। वाक़ई ये तो देखिए, जो आपने तरीका बताया, कि भले ही आपको चीज़ें मतलब अच्छी ना लगे तो कहीं न कहीं दूसरे का मान-सम्मान रखने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए और कहीं न कहीं उसे ऐसा लगे कि, ये व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपका जो रिश्तेदार है। तो आप उसके लिए लाइक भी करते हो, ये बहुत ही अच्छा विचार है और मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से आपने अपने रिश्तों को सँभाला हुआ है, सोशल मीडिया के दौर में, वो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि काबिल-ए-तारीफ़ भी है, लेकिन मैं आपसे देखिए, ये भी जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के प्रयोग से कहीं न कहीं देखिए जो प्राइवेसी होती है, व्यक्ति की उस पे कहीं न कहीं ठेस पहुँची है, क्योंकि देखिए, हम सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल जीवन के बारे में, अपना जो हमारा निजी जीवन है उसके बारे में भी अक्सर लोग-बाग शेयर करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या मानना है, कि क्या सोशल मीडिया के प्रयोग से हमारे जो निजी जीवन, जो, मतलब चीज़ें थी उन्हें कहीं न कहीं प्राइवेसी को जो है, ठेस पहुँची है और कहीं न कहीं उसका नकारात्मक प्रभाव है ये, तो हमें मतलब आपको लगा है ऐसा कभी?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
जी। जी। हुँ।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
जी। अच्छा। वो तो है। बिल्कुल। अच्छा। देखिए, ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई कि, अगर व्यक्ति चाहेगा तो कहीं न कहीं उसकी प्राइवेसी जो है, उसकी जो गोपनीयता है, उसके चीज़ों की, उसके डेटा की तो वो बनी रहेगी। लेकिन अगर व्यक्ति खुद ही सब चीज़ों का अपना निज़ी चीज़ों का प्रदर्शन करना चाह रहा है, तो ऐसे में तो फिर उसमें कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि देखिए व्यक्ति अगर कोई चीज़ सबको द बताना चाह रहा है, तो उसमें तो कोई समस्या आनी भी नहीं चाहिए, बहुत ही सटीक बात आपने बताई। लेकिन देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि, देखिए, अक्सर कुछ लोगों की देखिए, आज का समय ऐसा है कि कहीं न कहीं जो रिश्ते हैं, वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं बन पा रहे हैं। जैसे हम अपने आस-पास के मैं कहूँगा रिश्तेदारी में और वातावरण में देखते भी हैं, आस-पड़ोस में। तो आजकल कहीं न कहीं जो व्यक्ति है, वो सोशल मीडिया का प्रयोग इतना ज़्यादा करने लगा है कि वो उस केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने मनोरंजन के बारे में सोचते हैं, उसे नहीं है इस बात से मतलब कि उसके परिवार को भी उस चीज़ के लिए समय चाहिए या किस प्रकार से वो सोशल मीडिया की मदद से रिश्तों को मजबूत बना सके। तो, ऐसे में कौन-से आप 2-3 बातें, वो ऐसे व्यक्ति को बताना चाहेंगे जिससे कि कहीं न कहीं वो सोशल मीडिया से जुड़ा भी रहे, उसके रिश्ते भी बेहतर हों और कहीं न कहीं वो अपने परिवार वालों स के साथ भी जुड़ा रहे और ऐसा ना लगे कि केवल वो अपने बारे में ही सोच रहा है।
जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं हो रही। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी। हुँ। जी, जी। जी। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। देखिए, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अ, रिश्ते और सोशल मीडिया में तो बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है। सोशल मीडिया सिर्फ़ हमारे जीवन को एक अ, अच्छा करने के लिए है है ना? स सहायक करने के लिए। लेकिन रिश्ते, रिश्ते जो होते हैं वो हमारे जीवन भर रहते हैं जब जब तक हमारा साँस रहता है। तो महत्व दे पहले स अपने जीवन को और जितना हो सके ख़ासकर के जब भी आप अपने माँ-बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, अपने समाज में किसी से भी बात कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को या अपने लैपटॉप को जिसमें भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं उसको दूर रखें। क्योंकि कहीं न कहीं आप उसपे आकर्षित हो जाएँगे और फिर दोबारा से आप उन चीज़ों को चलाने लग जाएँगे। और दूसरी चीज़ जी, और व्यक्तिगत रूप से जो आपको आगे ले जाए क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको प्रगति की राह में भी ले जा सकती है बजाए अ, है ना आपको नीचे दबाने के। तो ऐसे चीज़ें देखें जो आप सीखते हैं जिससे आप आप बहुत कुछ सीख पाएँ काफ़ी कुछ चीजें हैं। और लेकिन आजकल देखा है कि अभद्रता का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है सोशल मीडिया देख के और है ना चयन जो कपड़ों का चयन है वो थोड़ा-सा अश्लील की तरफ़ भी जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों से बचिए क्योंकि अगर जिस लोगों को हम देख रहे हैं वो सिर्फ़ अपना पैसा बनाने के लिए वो चीज़ बना रहे हैं। उससे हमें कुछ फ़ायदा होना नहीं है, जी। लेकिन हमारा जीवन और उससे एक तरीक़े से ख़राब होगा। तो उन चीज़ों को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार को दें, अपने दोस्तों को दें और जित जितना हो सके अ, कोई एक्टिविटी कीजिए जैसे हॉबीज़ वग़ैरह। और जब भी हॉबीज़ का समय हो तो अपने फ़ोन को बंद करके रख दीजिए ताकि आप उस जो हॉबी है, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ कर रहे हैं उसमें आप ज़्यादा समय दे पाएँ। जी।
वो तो है। बिल्कुल। हुँ। वो तो है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो है। बिल्कुल। जी, वाक़ई ये तो आपने बहुत ही कारागार और बहुत ही आसान तरीके बता दिए जिससे कहीं न कहीं व्यक्ति जो है वो अपने रिश्तों से भी जुड़ा रहेगा, सोशल मीडिया का प्रयोग भी करता रहेगा और साथ ही साथ अपने लिए और अपने परिवार के लिए समय भी निकाल पाएगा। और देखिए, जो ये आपने फिजिकल एक्टिविटी वाली बात करी, तो वो तो मैं कहूँगा काफ़ी बेहतरीन बात आपने बता दी क्योंकि देखिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। तो कहीं न कहीं अगर व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसका जो शरीर है, उसका जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी बेहतर बनेगा और ऐसे में वो कहीं न कहीं सब चीज़ों के बीच में एक अच्छा संतुलन भी बना सकता है, जिस प्रकार आपने बताया। तो देखिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आज के युग में क्या जो छोटे बच्चे हैं जो इनकी उम्र अभी 14-15 साल है 12-13 साल है। क्या उन्हें भी सोशल मीडिया पर जोड़ना आवश्यक होना चाहिए या फिर मतलब मैं कहूँगा कि अगर जो परिवार वाले हैं क्या उन्हें बच्चों को इतनी अनुमति दे देनी चाहिए कि वो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग अपने जीवन में अपने रोज़मर्रा के जीवन में कर सकें। और अगर आप इस चीज़ के लिए हाँ, कहते हो या फिर मना करते हो तो उसका मतलब कोई ख़ास कारण हो जो आपने अपने जीवन में अनुभव करा हो तो मैं जानना चाहूँगा?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
अच्छा ऐसा क्यों? जी, तो मतलब ऐसी कोई टिप्स या फिर ऐसी कोई मैं कहूँगा चीज़ें आप बता सकते हो, जो कहीं न कहीं अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, वो अगर मान लीजिए देखिए आजकल ऑनलाइन क्लास का भी ज़माना है, सोशल मीडिया पर सब चीज़ें आती हैं। तो कहीं न कहीं जो है ऑनलाइन क्लास जैसे बच्चों को देनी पड़ जाए फ़ोन, तो वो चीज़ें मतलब अगर फ़ोन बच्चे को दिया है, तो कहीं न कहीं जो माता-पिता हैं वो इस बात का ध्यान रख सकें कि वो केवल क्लास ही चला रहा है, कोई अन्य गतिविधि या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ड का इस्तेमाल ना करें। तो ऐसी भी कोई टिप है जो आप देना चाहेंगे?
जी। हुँ। जी, जी। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आजकल तो फ़ोन से लेके लैपटॉप तक ऐसे भी पर प्राइवेसी जो होते हैं जिसमें चाइल्ड प्राइवेसी के नाम से भी एक इजा आ आता है फीचर, जिसको आप ऑन कर सकते हैं। जी, और उसी नियमित समय के लिए आप उसको ऑन रखें जितने समय के लिए कोई ऑनलाइन क्लासेज़ ले रहा है या फिर कोई अच्छी नॉलेज की चीज़ें सीख रहा है। जिससे कि एक तरीके से वो नॉलेज भी ले पाएगा अ, सोशल मीडिया से भी जुड़ा रहेगा और साथ ही साथ अ, वो चीज़ें नहीं ले देख पाएगा जो उसके लिए गलत साबित हो सकती है। तो इन चीज़ों का उपयोग करें। जी।
अच्छा। जी। बिल्कुल। वाक़ई, ये तो आपने मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार तरीके बताए, कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया को हम कैसे एक बेहतर रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं और नियमित रूप से चलाएँगे तो कहीं न कहीं इसका रिश्तों पर भी काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, आपने जिस प्रकार जितनी सरलता से, जितनी स्पष्टता के साथ अपनी अनुभव को बताया और अपनी बातों को साझा करा, मैं वो कहूँगा कि क़ाबिल-ए-तारीफ़ है। और मुझे आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता हुई और मैं कामना करता हूँ कि जल्दी हमारी फिर से बात हो, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, धन्यवाद। जी, आपसे भी बात के मुझे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, इतने प्यारे प्रश्न पूछने के लिए जिससे मेरी ज्ञान और भी साझा हुई। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।